あの、ちょっとアドバイスを頂きたいことがあるんですけれど
はい、何でしょうか？
はい、あの、相手の感情が全然分からなくてですね
あら、はい。<giggles>
はい。<laughs> その、あ、もう悲しい話なんですけれど、あの、で、どういった場面かというと、正直、あの、仕事においては実はあんまり、ま、あんまりっていうか、ま、そこまで気にしなくていいなと思ってるんですが、ま、あの支障はない範囲でやれてるんですが、あのちょっと、主にその恋愛と言いますか、男女関係と言いますか
いえいえいえ、うん。 うん。 はい。 うん、うん。 ああ、なるほど。そこはかなり特殊ですし、かなり難しいですよね。うんうん、うん、うん。
はい。 <laughs> そうですね。あの、で、実はちょっと自分、今、ま、彼女はいない、ま、感じで、あの、独身な状態なんですけれど、はい、なんでしょうかね、その、ま、たまにその女性とお会いをした際にも、なんすかね、ま、あの、女友達とか、あの、ま、仕事上で女性とかたま関わる分には、な全然なんも気にしないんですが、やっぱなんかその、恋愛対象として見れるかどうかみたいな感じの時は
あい、はい。 うん。 うん。 はい。 うん、うん。
なんかすごい、相手が何考えてるのかっていうの、すごい急に怖くなると言いますか。
ああ、なるほど。
はい。なんか、ななんか、何考えてんのかわかんないなっていう思いが、すごい強くて。
うん。 うんうん、確かに。うん。
ええ、っていうのははい。ま、例えばその、ご飯に、あの、行って、で、ま、あの、それは、あの、なんか友達の紹介で知り合ったりとか、あるいは、ま、ちょっとその、なんか、たまたまちょっと、す話したりとかで、ま、軽い、ま、知り合いで、そんな長い付き合いっていうわけじゃない人と、ま、え、ま、ご飯に行ったという時に、うーん、ま、なんか
はいはい。 うん。 うん。 うんうん。 はい。
その場では普通に話してくれてたりとか、ま、笑っていたりして、あ、楽しんでくれてるのかなという風に、こっちは理解をしていたつもりが、ま、やっぱその、ご飯終わって解散して、で、そしたら、その後連絡を取ったら、なんか連絡が、ま、返ってこないとか。
うん。 うん。 うんうん。 うん。 うん。 <inhales> ああ、ええ、あんなに楽しそうにしてたのに。
<laughs> てん <laughs> あ、そうですね。そうですね。なんで、楽しそうにしてなんか、つまんなそうにされてたら、あ、この話はちょっと面白くなかったんだっていう、なんか理解をできるんで、少なくともその話は面白くないっていう風に解釈ができるんですが。
うん。 うん。 はいはい。 うん。
なぜま、それ、表面上楽しそうにされると、そのなんか、もう、今の自分の発言が、楽しいのかどうかとかわかんなくて。で、なんかそれで、より女性がちょっとわからないなんか怖いなみたいな感じで。だから、ま、すごい、だから、局所的に言うと、一見楽しそうにされてても、楽しくないと実は感じてるみたいなのが、きっと、ま、あると思うんで。ま、そういった、相手の実は本当はこう考えてる、みたいな感情って、なんか理解することってできるのかな、みたいな。
うんうん。 ああああ。はい。 うんうん。 うん。 うーん。 うんうん。 ああ、そうですね。ちょっと恋愛の場面になるとやっぱり、ふっつ普段のその相手の感情を理解するっていうところと、ちょっと、ま、やっぱ違うところは出てはくるんですけど。ただ、あの、何個かその、すま、深層心理と言いますか、ほんとにその、思ってることみたいなのが結構、体には出てくることってあるんですよね。
はい。 ああ、はい。はい。 うん。 はい。 体に出てくるんですか？ほう。<laughs> そうですねえっと、どうはい。
はい。ちょっと今、何言ってるかわからないと思うんですけど。<laughs> はい。 あの、相手の話に興味があると、結構その、ま、男女問わず、その、共感性が高いというか、その、社交性がすごくある方って、割とその、興味があるふりを取り繕ろうのって、すごく上手ではあるんですよね。
はい。 ああ。 ええ。 あ、そうそう。そうなんですよ。そうなんですよ。なんか、はなそうそうなんです。
ね。 <giggles> なんか心当たりがあるんですね。
そうなんですよ。 ありますね。なんか、かやっぱなんか、その、明るい子だったり、なんかやっぱ可愛い子で、なんかそういうの慣れてらっしゃっそうな慣れてらっしゃいそうな子だったりとか。そういう時ほど、やっぱなんか、すごい話自体は弾むことがありながら、あの、連絡が以降取れないみたいな。
<laughs> はい。 うんうん。 うん。 うんうん。 あ、うーん。ま、ちょっとね。その、ケースバイケースではあるので、もしかしたらその方が、ほんとにちょっと連絡を返せないようなタイミングだった可能性も、もちろんあるにはあるんですけれど、あの、そういう方って、その、結構、そのその一緒にいる場はきちんと楽しもうたの楽しもうというか、ま、楽しんでもらわなきゃみたいな、ちょっとその、なんか一緒に場を作るぞみたいな、くうあの、使命感は多分持ってらっしゃると思うんですけど。その相手の女性も。ただ、ま、その場を楽しむっていうことを、頑張ることには頑張るんですけど、別にその後の関係性をつなごうって思ってなかったら、そこで連絡がなくなっちゃうことも多分あると思うんですよね。ふん。うん。で、えっと、話を戻しまして、その、自分にその自分の話を面白いと思っているかどうかっていうのって、結構出る箇所としては大きく、まあ、2か所ありまして。
はい。 うーん。 ああ。ああ。はい。うん。 はい。 うーん。 はい。 あ、へえ。はい。 はい。 うん。 はい。 なるほど、そうか。 はい。 ええええ。 はい。 はい。 2か所、はい。
はい。あ、ま、2か所。うーん、ま、何か所かあるんですけど、おっきくはにこかな。あの、いっこはやっぱり、目目線の先目線って、いはい。で、もういっこが足なんですよね。はい。ま、手もそうなんですけど、えっとまず、目線の方の話をさせていただくと、まあ、当たり前ではあるんですけど、やっぱり興味がなかったら、目線ってこっち向かないですよね、っていう話は1つありまして。
ええええ。うん。 目線。ああ、はい。 足。 はあ。はい。 ええええ。 うん。 ああ、は、は、は、スポーツええ。
うん。ただ、ただこれに関しては、その社交性の高い方であれば結構ごまかすんですよ、皆さん。<chuckles>
はい。 <laughs> ああ、へえ、ああ、はい。
はい。興味がなくてもこっちにその体をちょっと前のめりにして、聞く姿勢をとるみたいなことができちゃうんですよね。うん。
ああ。 いや、あの、魅力的な女性ほど多分、そういうことできると思うんですよ、きっと。
そうなんですよね。怖い、怖いです。<laughs> うん。で、で、もう一つなんですけど、足の方の話をさせていただきたくて、こっちが結構重要で、あの、さっき言った通り、目線とかその体の、なんだろ、前の傾き具合みたいなところって、その皆さんやっぱりごまかして、その私は興味があります、みたいな姿勢をとることができるんですけど、あの、興味がない話を聞いている時って、足の先が、あの、明後日の方向を向くっていうふうに心理学的には言われてるんですよね。
はい。怖い。<laughs> いや、いや、難しいな。えはい。 はい。 はい。ええ。 はい。 うん、うん。 あ、はい。 はい。 はい。 え、そうなんですか。
そうなんですよ。その頑張って、その興味ありますっていう姿勢を出しているところの中で、ごまかしがきかないというか、そこまでその、ま、自分が神経を使っているところからかなり離れた部位にはなるので、そこまで気が回らないというのが多分正しいと思うんですけど。
あ、はい。 はい。 ええ。 はい。 ええ。 え！そうなんですね。あの、あ、そこは結構取り繕うのが難しいんですね？じゃ、いし
はい。 難しいですね、その、もちろん瞬間的にというか、最初にその、相手の方向けるっていうことはできるんですけど、まあ、5分とか10分とか話せたら、だんだん向こうを向いていくみたいなことは全然あります。
うん。 はい。 ええ、あ、そうなんすか。で、その、あさ <chuckles> ええ、知らなかった。その、あ明後日の方向ってのは、要は、えと、私の方に向いていないっていう意味ですね。ああ。ま、要は、なんか、ちょっと斜めというか、まあ、右か左かどっちかに向いてる状態と。へえ、あ、逆になんすか、興味を持ってるとこっちに向くことが多いんですか？
あります。<laughs> はい。 ち あ、そうですそうです。 はい。 うん。 そうでそうでそうです。 うん。 ん、基本的にはそういそうですね。あの、もちろんその、足の組み方とか姿勢とかいろいろその、個人の癖はあるので、あの、ちょっとそこは見ていただかないともちろんダメなんですけども、基本的にはこの、話している方のか話している方の方を、足先も向くっていうのが見られるみたいです。うん。はい。
へえ。 はい。 ああ。 ええ。 はい。 はい。 あ、はい。 ん、なるほど。ちょっと質問が結構あるんですけど、で <laughs> あの、まず、めせ目線の方なんですが、あの、目線に関しては、なんでしょうかね。えっと、まあ、例えばじゃ、対面に座ってた時って、うんと、なんかずっと相手の顔をなんか見つめるわけでも、なんか、それはそれで気まずいと思うんで、割と、なんか逸らしてるのがデフォルトな状態な気はするんですよ。はい。えっと、だから、そのいうのがデフォルトの上で、えと、興味を持ってくれてる時ってのは、ええ、まあ、振りでもだすと思うんですけど、どどういった目線になるんですかね。こっちを向いている。
ああ、はい、もちろんです。<laughs> はい。 はいはい。 うん。 はい。 確かに。 はいはい。 うん。 はい。 そうですね、なんか結構見つめるに近いんですよね。ま、ただそこまで行っちゃうと、もうそれこそすごく興味を持っているみたいな感じにはなってしまっているので、そこまで行かなくても、その前段階だと、まあ、あの、目がちゃんと合うっていうぐらいのところですかね？
ああ。へえ。 はい。 ええ。 はい。 うーん、ううん。 ああ、目が合う。なるほど。
うん。あの、その見つめ合うみたいなことじゃなくても、目をちょっと見た時に、あの、がなぬじっくり見ちゃダメなんですけど、あのうん、ちょっと目を見た時に、あの、割とすぐに目が合うとか、すぐに目線をちょっと合わせようとしてくれるみたいなのは、多分興味興味というか、こっちに、ま、興味、関心を持ってくれてるっていうところとしては、分かりやすいかなと思います。
うん。 はい。 <laughs> ああ、うん、ふん。 ああ。 うん。 あ、なるほどですね。あと、ま、その目線の話で言いますと、あの、横並びだとなんか割と、その、顔を見なくてちょっとやりやすいみたいな話があるから、あの、ええ、横並びの時もあるんですけど、そういう時って、あんまり目線見えなくないないすか？それともやっぱ、みみあの、見に行くもんですかね？
はい。<laughs> うん。 はい。 はいはい。 うん。 ああ、確かに、基本姿勢としては、その、まあ、お互いが両方とも、その、自身の前を向いているっていうかたちにはなると思うんですけど、興味がある、ま、話もしくは相手とかであれば、どちらかというと少しその相手の方、斜めを向くような感じの姿勢になるはずなんですよね。うん。なので、あの、ずっとその90度、こあの、相手の方の姿を見るっていう姿勢をとられると、さすがにやっぱ気持ち悪いとは思うんですけれど、<laughs> うんちょっと、はい、なな斜めに相手の方にあの、体をご自身も向けていただき、で、向こうは向こうであの、ま、興味を持ってくれてれば、多少こちらを向くっていうようなかたちになってくるんじゃないかなと思います。
はい。 うん。 はい。 はい。 ああ。 はい、はい。 ええ。 うん。 <chuckles> そうですね、そうですね、それは普通にはい。 はい。 はい。 うんうんうん。ああ。 なるほど、じゃ、その場合は割となんか真っ正面に向かれてると、「ああ、ちょっと興味ないな」っていう判断ができたりも
うん。 そおですね。うーん、その可能性もちょっと、うん、考えていただいた方がいいかなとは思いますね。<laughs>
うん。 まあ、つ <laughs> それこそさっきの、あの、足の向きっていう話もつながってきまして、正面向いてるってことは、足が僕の方に向いてないし
はいはい。 ま、そうですね。基本姿勢がそうですね、真正面でずっとだと、そうですね。あの、ただ、ほんとにあの、お育ちが良い方で、机に対しては自分は真っ正面に座らなきゃっていう方もいるので
うん。 ああ。 うん。 はあ。 ああ、はあはあ。
はい、ひゃくパーセントそうですとは言いづらいんですけど、やっぱりそのね、楽しいお話をしてる時って、自然と体って相手のほうを向くはずなので
ええ。 はい。 うん。 ああ、確かに。
うーん、そこをちょっと、なんね、何かしらのヒントにしていただけたら、少し読み解きやすいかなとは思いますね。
はい。 うん。 え、そうですね。多分なんかお聞きすると、まだなんか、百倍ぐらい情報がいただけそうな気がするんですが、あの、ええ、やっぱ目が合うということと、その、足がこっちを向くかどうか、まあこの2点が、まあ要は、今ちょっと端的に言うと、まあ、あの、重要なポイントになってくると。相手の感情心理を真意を、ちょっ、知るっていう上ではですね、っていうところになってくると。おお。
<laughs> うん。 <laughs> はい。 うん。 はい。 うん。 そうですね。はい。ちょっと心理学少し、ここの辺りのかじってみると、色々とまた新しいことも分かると思うので、よかったらやってみてください。<laughs> あ、良かったです。<laughs> 頑張ってくださいね。
はい。 ええ。 あ、はい。 いや、面白いですね。はい。はい、大変勉強になりました。 うん。あ、はい、<laughs> ありがとうございます。頑張ります。
はい、ありがとうございました。